Okey.
Entonces, enciendes la cocina y vas agarrando, eh, la la masa por bolitas, o sea, vas haciendo una bolita, vas aplanando la bolita con la mano y, eh, que quede redonda y la colocas en el sartén. Y así vas haciendo varias que entren allí, unas 2 o 3 que entren en el sartén, dependiendo del tamaño, y lo tapas, colocas, eh, si lo estás haciendo en una cocina eléctrica, más o menos que sea a 5.
Ujú. Ajá. Sí. Okey.
Para que no se quemen. Y si es en una cocina a gas.
Es como una tortita, <chuckles> sí.
Sí, y si es en una cocina a gas, eh, colocas el fuego que no en fuego medio.
Okey, okey, para que no se queme.
Sí, eh, para que exacto. Entonces, lo tapas para que se vaya haciendo también por por dentro, lo que es la arepa. Y después la volteas y así, hasta que se dore.
Ujú. Eh y esa ajá. Okey, ¿y esa la abren y la rellenan de algo en específico? Oh.
Sí, estas se abren y se rellenan, ya sea de carne, ensalada, huevos, eh, queso con jamón, lo que tú quieras colocarle, es aceptable.
Ujú. Okey. Okey. No es como que algo en específico, que solo se pueda rellenar con algo.
No, no, no, la arepa es como decir el pan. El pan tú lo rellenas con lo que tú quieres, igual la arepa.
Okey. Okey, okey, tengo entendido, ajá.
No hay así sí.
No, sí, sí, dime.
No, que no hay un patrón en cuanto al relleno, que lo puedes rellenar con huevos revueltos o lo puedes, eh, colocar adentro, chicharrón de cerdo, eh, huevitos de codorniz, eh, ensalada, aguacate, lo que tú quieras.
Okey. Oh, qué rico. <chuckles> Lo que haya. <chuckles>
Sí, exacto.
Mm, tengo entendido que es también de Colombia o o de Venezuela. Es que realmente es ahí una duda que sí tengo, porque, bueno, eh, las personas de Colombia dicen que las arepas son colombianas, las personas de Venezuela dicen que las las arepas son venezolanas. ¿Son diferentes las de Colombia y las de Venezuela, o o cómo está ahí el asunto? <chuckles>
La arepa es venezolana, <chuckles> no es colombiana, para nada. La arepa nació en Venezuela. Entonces, antes, eh, nuestros ancestros las hacían con el maíz.
<chuckles> Okey. Ujú.